Conozco a una persona que pasó por muchísimos problemas, eh, de económicos, para encontrar trabajo, etcétera, y hace poco me decía como, eh, ¿tú viste la película En Busca de la Felicidad?" Y yo: "sí, sí la vi, qué bonita la película, y me gustó un montón". Sí, superlinda, y a mí me inspiró un montón, pero cuando yo la vi hace bastante tiempo, realmente no no había tenido como una situación similar de, en la que yo pudiera sentirme como identificada con el protagonista, ¿no? Pero esta persona que te digo me dijo: "sí, a mí me encantó, y yo cuando la vi la primera vez que que salió, em, cuando se estrenó, o sea, hace muchísimo tiempo, yo la vi, y lloré", me dijo, "porque yo en ese momento no tenía trabajo y tenía a mi hijo también, entonces me sentí tan identificado y a la vez me motivó un montón para para pensar que que no era el fin del mundo y que las cosas podían salir bien y yo podía salir adelante". Y yo dije: "ay, qué lindo", ¿no? O sea, en ese momento esa película le dejó un mensaje que lo motivó y y él se sintió identificado con lo que estaba viviendo el protagonista y le ayudó a a a saber que que, de alguna manera, no estaba solo y que y que podía salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez una película, eh, sí puede s salvar vidas o marcar vidas en cuestión de de que te llega el mensaje en el momento que lo necesitas, ¿no? Y yo creo que eso es súper valioso, ujú.
Okey. Sí, creo que mucha gente la ve, ujú. ¿Identificado? Claro. Sí, sí, más de 1 década. Mm. Claro. Sí. Claro. Claro. Sí. Ujú. Totalmente. Estoy de acuerdo. Sí, sí, es así, y de verdad que con todo esto que me estás comentando, puedo notar fácilmente que aunque veas una película en una oportunidad y la vuelvas a ver en otro momento, puede entonces transmitirte emociones totalmente diferentes, porque estás en una situación distinta a cuando la viste por primera vez, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no?, que nos dejan las películas, lo que nos transmiten. Y ya para finalizar, ¿qué más puedes decirme? ¿Con qué quieres concluir sobre estos temas y estas películas que tanto te encantan?
Que, exacto. Definitivamente. Cla Ujú.